Bener banget sih Kak jadi seharusnya tuh nggak disamaratakan ya, Kak, ya, kan walaupun mirip gitu tapi kan beda ternyata sifatnya ya.
Betul.
Mhm, mhm. Nah kalau misalkan Kakak sendiri nih ya ada nggak sih cara, eee, <tsk> yang efektif gitu, Kak, biar, eee, Kakak tuh nggak stres dengan e beban-beban apa ya untuk berusaha memaafkan diri sendiri ini atau kesalahan yang udah Kakak lakuin gitu, Kak?
Nah, pertama mungkin ketahui dulu resikonya dari kesalahan itu, nah ke-2 ketika udah tahu terus kalau misalkan kita bisa selesaikan diselesaikan. Pun kalau nggak bisa diselesaikan kayak yang aku bilang aku nggak sanggup bayarnya, akan ada serangan itu harus kamu terima jangan eee de tenga terima dengan lapang dada jangan terima dengan beban pikiran, karena kalau terima d beban pikiran udah diserang pikiran kena gitu loh kalau pikiran kena, mental kena, takutnya malah jadi sakit.
Oh bener sih. Iya. Mmm. Oke, malah lebih bahaya ya, Kak, ya kalau udah sampai mental yang kena ya.
Iya, kan aku udah cerita juga tadi sampe didatengin orang lapangan penagihan ke rumah ya udah gak papa tetep aku sambut, kasih kopi sekedarnya aja dia nanya nanya nanya kapan bisa bayar ya aku bilang gak bisa belum bisa belum bisa bayar aku gak kasih kepastian intinya. Intinya kamu juga harus punya apa namanya komunitas yang mendukunglah atas mungkin apa namanya, cara-cara kamu yang untuk memaafkan diri sendiri atau kesalahan gitu ya nah itu yang beberapa yang penting sih. Jadi punya komunitas, sama jangan menyalahkan diri sendiri yang paling penting, supaya mental sehat terima serangan-serangan itu resiko-resiko tuh diterima aja.
Mhm, mhm mhm mhm. <chuckles> Eee, belum bisa gitu ya? Mhm. Oke. Betul betul, nah mhm. Mmm nah kalau bisa, oh berarti harus bisa di terima ya, Kak, ya? Nah tapi, Kak, ada nggak sih tekanan dari keluarga, Kak, saat misalkan keluarga tuh tahu kondisi Kakak nih atau masalah Kakak untuk segera karena kan mereka mungkin terganggu kayak tadi Kakak bilang ada ditelponin gitu ya kayak mhm, itu gimana tuh, Kak, tekanan-tekanannya?
Mhm. Ditelfon, iya. Kalau tekanan dari keluarga sih lebih ke sindiran sebetulnya karena, eee, aku kesannya tidak kerja sampai sekarang masih di rumah gitu ya dan, eee, seorang suami itu kalau gak bekerja itu kan payah banget ya bahasanya. Seperti itu sih lebe mmm, ke level sindiran sosial sih tapi kan yang gak mereka pahami aku mungkin sekarang udah menguasai banyak skill di freelancer atau virtual assistant dengan platform-platform yang menyediakan kerja WFH gitu loh dengan bayaran gaji dolar nah itu mereka masih gak percaya gitu. Ya wajar sih karena mereka ngeliat aku nya itu ya orang susah git gitu, mhm. <laughs>
Mhm, betul. Oh lebih ke sosial ya. Mhm mhm. Oke. Tadi di rumah terus ya Kak ya, <laughs> nggak kelihatan ke kantornya gitu kan, jadi menganggapnya kayak nggak ada usaha aja kali ya?
Enggak keliatan ke kantor nya. Iya, lebih ke tekanan sosial sih yang aku rasakan tapi it's okay itu serangan yang aku terimalah.
Eee, nah s enggak lah ya, <laughs> nah sekarang terakhir deh, Kak, nih untuk orang yang lagi merasa terpuruk banget tapi ya udah ayo kita maafin diri sendiri dulu buat lebih baik gitu, apa kira-kira pesan atau tips dari Kakak?
Betul.